Mmh mh. Ouais, c'est vraiment, heu, c'est vraiment la profondeur de la respiration qui fait la différence et quand tu es stressé, tu as le thorax qui est un peu plus bloqué et enfin le plexus, enfin toute cette partie-là et c'est moins facile.
Ouais. Ouais, ouais, exactement. Ouais, puis tu sens que tu as des tensions partout et que tu es tu a tu arrives pas à te relâcher, en fait.
Ouais et alors quand c'est comme ça, est-ce que tu as une autre, heu, méthode que celle dont on a parlé avant? Est-ce que, du coup, tu consultes un médecin ou peut-être une médecine douce qui pourrait t'aider, heu?
Ouais f ouais non, un médecin, mais sinon après c'est technique de respiration, pas de méditation.
D'accord, tu fais du, heu, de la cohérence cardiaque, par exemple, ou tu fais des méditations guidées ou tout seul?
Heu, tu vois, u Méditation ouais guidée, ouais, par une voix off. En fait, ça te permet de te concentrer sur la voix. Ouais, avec une application, Petit Bambou notamment, YouTube, ouais.
Ouais, ouais, avec YouTube ou avec, heu ouais. D'accord. Très bien, OK.
Qui est ce qu'on appelle de la méditation pleine conscience et qui permet de se concentrer, en fait, heu, heu, sur, heu, ce qu'on sent et ce qu'on ressent, en fait, dans le corps et ça permet, en fait, heu, bah, de couper court avec tout ce qui vient de l'extérieur, donc c'est plutôt intéressant.
D'accord. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ça apaise immédiatement.
Ouais, exactement.
Ouais super et tu utilises des petits, heu, par exemple, la boîte morphée qui propose qui est transportable et quand tu as pas de connexion, tu peux t'en servir aussi, il y a des bruits de la nature, heu? Non tu as pas ça.
Non, pas du tout, non. Non, non, non. Non, je suis pas très bruit de la nature sur mon téléphone et cetera. Je préfère aller dehors et découvrir ce qui se passe en temps réel. Voilà, je préfère aller d dans un endroit que je connais pas, puis me dire: «Tiens, j'ai envie d'y aller voir ce qui se passe par là» et je vais voir.
D'accord. D'a

Heu, ouais, moi, je travaille beaucoup sur ordinateur.
D'accord.
Et en fait, heu, bah, c'est le mal de le mal oculaire, si tu veux, heu, avec les yeux qui fatiguent en fait et la paupière qui saute et heu et en fait, le bah, tu essayes de rerégler un peu différemment ton écran, la luminosité, heu, tu prends, tu vas tu v tu vas prendre un petit café, donc généralement, heu, ça te fait te lever aussi. Heu, donc ça réactive un peu, bah, les muscles, le circulation du sang dans tout le corps et cetera.
Oui. Oui. Oui.
Tu v une petite phrase avec, heu, un collègue et puis après c'est reparti quoi, mais heu, game ça, c'est vrai.
Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais tu as besoin de parler, de te remettre en de te remettre en marche, heu, ouais, pour se reconnecter, heu, à soi et à son travail quoi.
De en fait, ouais, de se remettre en mouvement, c'est ça. Ouais. Bah, ouais, parce que sinon, presque après, c'est c'est presque extrême, mais on en revient presque à s'endormir, quoi.
Mmh mh. Ah oui, oui, oui. Ah, bah, oui je comprends ouais et côté alimentation, est-ce que tu as des des des à part le café, est-ce qu'il y a des choses qui te que tu aimes bien avoir toujours avec toi par exemple pour, heu, garder de l'énergie?
Heu, ouais, ça peut être une petite barre de céréales, ça peut être des fruits secs de temps en temps, des fruits aussi, heu et ça peut être qu'est-ce que ça peut être d'autre? Un petit carré de chocolat, j'aime bien.
Mmh mh. Ouais, ouais, c'est vrai. Je c'est bien pour, heu, pour le moral et pour l'énergie, ouais.
Ouais, le petit carré de chocolat noir, heu, ouais. Ouais, ouais, ça, ça me rebooste bien même.